É, percebi. <laughs>
Faz total sentido para mim, para ele não. Por por que 2 casacos de pelo da mesma A proposta é diferente, um é mais comprido, outro é <chuckles> mais curto.
Claro. Exatamente, fa-faz um look totalmente diferente. Eu te entendo, te entendo. Mas você também pode entrar na mesma regra da compra de casa, ou seja, vocês podem estipular um valor que vocês vão gastar, né, que você no caso, né, porque me parece que quem gasta é você e não ele, hã É.
Ai, ai. Aham. Sou eu, sou eu. Até para ele até para ele, ele não compra nada. Comprei umas calças para ele, ele fica: "Ué, eu tenho uma calça nova?" Eu: "É, né, apareceu a fada da da moda te deu de te presenteou." <laughs>
É você que compra. Das calças, é. <laughs> É, então, mas eu acho que a me o a mesma proposta de estabelecer esse pressuposto mensal pode funcionar, né. Você pode ter uma cota que é para casa e outra ca cota que é pessoal, ou seja, roupas para você, para as crianças, para ele, né. Então, se você comprou um casaco esse mês que estourou a cota, o mês que vem você tenta comprar alguma coisa para ele, para as crianças, né. Porque, daí, você se limita, ao que ele está confortável, né, para não gerar e e esse desentendimento todo o tempo, e ao mesmo tempo você tem essa liberdade de ainda poder comprar alguma coisinha que você queira, né.
Uhum. Sim. Isso. Uhum. É verdade, faz todo sentido.
Eu acho que s que é, tipo, uma regra simples, mas que pode realmente, eh, funcionar tanto para você quanto para ele. Exato. Exatamente.
Funcionar, né, para família. Uhum. Entendi. Olha, mas você foi maravilhosa nessas dicas. Muito obrigada mesmo pelos conselhos. Pode deixar que eu vou seguir, e eu espero voltar em breve aqui com com o feedback positivo de que isso deu certo.
Que bom.

Exatamente que eu valha
Sim, porque senão você fica com os que você tá.
É, porque, tipo assim, o que tá aqui funciona, não é que não funciona, funciona, mas eu conseguiria comprar um mais interessante e eu não e eu também não jogaria todos os que eu tenho fora né, porque eu tenho alguns pratos rasos que eu comprei, eh, brancos que dá para combinar com outros que eu venha comprar eventualmente
Exato. Exato.
e que hã esses eu não preciso desfazer, que geralmente eu uso em Natal, em em jantares que são mais para mais amigos aqui, aí eu uso esse aí do, é que é maior, e que tem uma borda dourada. Mas esses outros que estão cinzas que são os pratos do dia a dia mesmo é o que eu quero comprar para ficar uma mesa bonita independente de se eu tô almoçando em casa só eu e o marido e as crianças ou se tem visita eu eu não quero, tipo, prato para visita eu quero prato para gente usar, né?
Uhum, sim. Sim. Exato. Exato, para vocês, que seja bonito, exatamente, mas então isso que você falou, né, comprar um só por comprar, é trocar 6 por meia dúzia, então se você tivesse com cor esse acordo com o seu marido que vocês têm tanto para gastar todo mês e esse conjunto custa o preço de 3 meses de pressuposto, espera 3 meses.
Aham. Sim. É, para juntar tudo, né, faz mais sentido.
Né, ou seja, junta a cota dos 3 meses e daí você compra, mas você tendo essa cota estabelecida com ele, vo vocês 2 já se entraram em acordo com isso, né, então de repente, eh, vo se você sabendo que é esse conjunto que você quer, você já olhou, já gostou, já viu preço, então es não compre nada por 2 meses e no próximo você compra esse conjunto de prato para equi para equilibrar.
Uhum.